امم، امم، آآ خلّي بالِك أيوه أيوه، ب ب بس ف فكرة إن أنا إن أنا عايز آآ ألبس اللبس ده، مش عشان هو بس أهل آآ ب بيعبر عن عن عن شخصيتي وعن حقيقتي وعن عن كياني وكده، هو كمان مريح على فكرة يعني، أنا شايف إن إن إن لبس الريف اللي اللي أنا متعوّد عليه، بيريحني أكتر من لبس ال المدينة، لبس المدينة بيبقى مُقيّد شوية، آآ حتة القميص، البنطلون بيبقى فيها رسميات شوية وكده، وي وي ويمكن آه ويمكن سني كمان بيمنعني ألبس الحاجات اللي هي بتبقى شبابي ومريحة كمان يعني، بيبقى في شباب أنا باشوفهم كده حوالينا وكده، لابسين تيشيرتات خفيفة كده و ولابسين بنطلونات زي بنطلونات الترينج ديّة أو الtraining تحت ال التيشيرت، عادي خالص، باحس إن أنا برضه باتكسف يعني، سنّي ما ما يسمحش ألبس بنطلون وعليه تيشيرت كده و وأمشي، مش متعود، هي فكرة تعوّد وكده، امم.
ده لا يعني إمم. تمام. معاك معاك. فاهماك آه آه. متفقة، فاهمة حضرتك، آه بالضبط. آآ مبدأيًا كده آآ واضح أنت حضرتك عندك تحسَّس شوية من رؤيتك رؤية الناس ليك في العموم، لأن واضح إن أنت يعني دايمًا حتى المقولة بتقول البس اللي يعجب الناس وكُل اللي يعجبك، فأنت واضح إن أنت مقتنع بهذه ال المقولة بشكل مؤثر جن جدًا فيك بس اس اسمح لي أغيرها لك شوية لأن آآ لكل مقالم م مقام، صح كده كلام؟ لكل مقامٍ مقال.
امم. وكل مقامٍ مقال، آه ل لكل مقامٍ مقال آه معاكِ طبعًا آه، امم.
صح كده، ما أنا آسفة في التغيير لكل مقامٍ مقال، بمعنى إن أنت ما يمكن أن تفعله في مقام معين ممكن أن يتغير لسببٍ ما في مكان آخر. يعني أنا في الشغل بالبدلة وده شا شيء غير آآ يعني م يعني طبيعي أ وإنه ما فيهوش جدال. آآ أنا في البيت بالبس الجلابية ومستريح جدًا فيها ولذيذ جدًا، أنا مع أصحابي عادي جدًا إن أنت تجرب تلبس اللبس المريح، لأن هيبقى زي ما أنت خايف إن أنت تست يعني ي يتم التنمر عليك بسبب لبس الريف، أ اسمح لي برضه التنمر ممكن يحدث لو أنت لابس مثلًا بدلة في نادي أو في قعدة قهوة مع أصحابك.
امم نعم. حقيقي، اهم. ما فيهوش جدال، آه. إمم آه.
فالمسألة آآ أنت تتخَير اللبس المناسب في المكان المناسب. زائد إنّك آآ تجربتك لو كانت جزء الراحة هو اللي فارق معاك آآ فتأكّد إن أنت هتلاقي من لبس المدينة حاجات كتيرة أوي مريحة، القطنيات عمون عمومًا والتيشيرت والtraining فعلًا من الحاجات اللي ممكن تجرّبها، وآمم يعني مات ما لهاش دعوة بالسن بالمناسبة في اللي يناسب ده واللي يناسب ده، وبالعكس يعني هتبتدي تندمج شوية، آآ وعلى الأقل د ده يقلل من وطأة إن إن الناس ما خوفك من الناس إن هُم يتنمروا عليك أو ي يستغربوك.
امم. أيوه. آه.